<chuckles> Alors, hem, non, j'avais pas de peurs. Non, déjà, j'avais pas de peurs à ce moment-là. Je j'ai, heu, j'ai osé, donc heu, la peur est partie une fois que, heu, j'ai acheté le billet. C'est quand j'ai acheté le billet que j'avais peur mais une fois que je suis dans l'avion, non. Une fois que je suis dans l'avion non, je je partais comme si je je rentrais chez moi, tout simplement, donc heu, j'avais pas ce ce côté peur-là mais dans qu'est-ce qu'il y avait dans mes valises? Bah, mmh, <chuckles> toute ma vie! <chuckles> J'avais pris 2 bagages en soute, je pense, c'était un peu trop quand même, 2 bagages en soute et un un bagage en main. Alors j'ai pris un 2e bagage en soute parce qu'il y a j'ai pris pas mal de de vestes et de manteaux, surtout qu'en en Corée du Sud, il fait très, très, très froid en décembre, avec de la neige haute, donc heu, ça m'a déjà rempli, heu, la moitié de ma valise mais pas pas mal de vêtements, ouais, pas mal de vêtements et heu, tout ce qui est nécessaire, donc quelque chose de
<chuckles> Ah! C'est voilà, c'est le 1er pas qui est difficile, hein. Ouais. Ah! OK. D'accord. <chuckles> Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et un objet en particulier, un petit porte bonheur, peut-être?
Mmh, <smacks lips> mmh, pas dans les valises, mais j'ai mon collier que mes parents, ils m'ont donné quand j'étais petit, c'est toujours mon petit porte-bonheur que je garde tout le temps avec moi et un bracelet que mes amis d'Espagne m'ont donné, donc heu, ce sont 2 choses qui sont toujours en moi quoi qu'il arrive, quoi, donc ouais et pardon, bien sûr, j'ai ramené, bah, des choses de l'Espagne, bien sûr, hein, tout ce qui est, heu heu, des choses d'Espagne qu'on peut pas t forcément trouver en Corée, voire très chères. J'ai j'ai ramené tout ce qui est, hem, chocolat espagnol qui s'appelle le turrón, qui est quand même très, heu heu, ça c'est bon, heu, malheureusement, heu, jambon, sache que je ne peux pas, parce qu'on peut pas ramener de la viande, donc c'est interdi, heu, le fromage, j'ai pas trop osé, <chuckles> j'ai pas trop osé parce que des fois ça passe, des fois ça passe pas et si je connais une
N d'accord. Magnifique. Ah! Ouais, je connais bien, c'est bon ça! <chuckles> C'est gras, <chuckles> mais c'est bon! <laughs> Mouais, je sais. C'est interdit, hein. Ouais. Ouais, ça dépend s'ils ont des chiens à la à la douane. <laughs>
C'est ça! Donc j'ai pas trop osé. Je sais que je peux acheter du fromage ici, donc c'est pas un souci mais ouais, le chocolat espagnol, ça, ça me manquait, surtout en hiver en donc heu, je voulais acheter, ouais, donc j'ai ramené ça avec moi, oui. Oui, effectivement. <chuckles>
Ouais, je comprends. Et alors ta famille? Pour finir, est-ce qu'ils sont, heu, complètement, heu, derrière toi à à te pousser dans ton aventure ou ils sont plus nerveux que toi, finalement?
Mmh mh.